Đúng, đúng, đúng, kiểu, giống như là nó, ờ, nó nó nó, ơ, gọi là, sao đ được, gọi là, nó bảo quản thực phẩm tốt á. Nó bảo quản thực phẩm được tốt, ừm, thành ra cảm giác như thực phẩm đúng, đúng, đúng, chính xác, ra thực phẩm nó hông bị ảnh hưởng bởi những cái chất nhựa trong những cái keo với hộp nhựa, đúng rồi, ừm.
Ừm. Ừ, sao, sao, sao? Đúng, đúng, chính xác, chính xác, chính xác, với lại nó hông có bị ảnh hưởng trực tiếp dưới ánh nắng này nọ nữa. Ừm, đó. Đúng, đó, đó, bởi vậy tôi thấy nếu mà mọi người có ý thức mỗi người chút chút, chút chút là tôi nga kỹ là, giống như, tương lai mình sẽ có nghĩ ra được nhiều cái cách mà, giống như, để hạn chế sử dụng r rác nhựa trong cuộc sống nè. Đó, có cố gắng chút xíu với lại, kiểu, giống như là, vì một môi trường xanh, sạch, đẹp ha. Rồi, ô kê, ô kê, ừm.
Ừm. Chính xác. Đúng, đúng, đồng ý, đồng ý, đúng, đúng, chính xác luôn. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừ, đồng ý, đồng ý. Rồi, ừm, ừm, cũng rất là cảm ơn bà, nãy giờ cũng chia sẻ rất là nhiều thông tin hữu ích nha. Ừm, ừm, à, à.
Rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, mình cũng cám ơn bạn vì cuộc nói chuyện ngày hôm nay nha. Rồi, tạm biệt ha, rồi, rồi, tạm biệt, bye bye, bye bye.
Ừm. Chúc bạn buổi sáng vui vẻ nha, rồi, bye bye.